Eu faço de qualquer jeito, sabe, é é isso. Eu queria ter um pouquinho mais de equilíbrio na verdade, sabe.
Uhum, eu eu entendi, você quer colocar um pouco mais de atenção, né, nas coisas que você faz pra você, e não ficar muito preocupada com o que os outros vão pensar, com o que a a sociedade está achando de tudo.
Sim. Sim. Isso, e não chegar tão esgotada sabe, assim
Uhum.
Talvez pensar menos, raciocinar menos né, uno.
Sim. Vo você não acha que assim, uma tática, né, pra combater isso seria, eh, seguir a sua intuição? Tipo aquele primeiro pensamento? A primeira coisa. Isso isso de todos os os assuntos, do seu trabalho, né, você vi fez ali o trabalho e olha, pra mim está bom ou acho que não tem nada que eu possa melhorar aqui, talvez um detalhe, e se o professor está falando que está ótimo, excelente, por que não acreditar nele também?
Uhum. Oh, aham. É, sabe, que eu nunca tinha pensado nisso, em aceitar a minha primeira opinião assim, nu nunca tinha pensado, <laughs> porque nunca tem uma só, né, a gente está sempre mudando.
Uhum. Uhum. Uhum, é porque, você falou que às vezes tem um pouco de ansiedade, né, pra quem é muito ansioso, o processo é muito doloroso. Então se você ficar, né, pensando, remoendo, às vezes cria ali um certo medo, uma certa angústia, isso acaba paralisando, te impedindo de agir em vários fatores da sua vida, né, é
Uhum. Sim. Isso. Um rio por exemplo por exemplo. quando é um projeto, é.
O que você estava falando, é, colocar a máscara no rosto e falar assim, ah não, essa máscara não está do jeito que eu quero, não é hoje, é tudo.